あのですね、ちょっと最近ちょっと聞いて欲しい相談があるんですけれども。
はい。 え、はい、わかりました。
ちょっといいですか？
うん。
ありがとうございます。まあ、なんか最近ちょっと、やる気がなくってですね、ちょっと前まではあったんですけど、ちょっとやる気を失いつつあるので、ちょっと悩んでるんですよね。
はい。 うーん。 ええ。うーん。 あ、そうですか。どうされたんですか？なにか一生懸命やってきたんですかね？
そうですね。あの、仕事と家事と、またこの育児とで、ちょっと最近ちょっとお疲れ気味なんですね。
ええ。 うん。 ああ、そうですか。そいじゃ、あれですか？全然こう、お休みというか、リフレッシュできてないんですか？
うーん。 うーん、なんか、ね、友達と集まって、なんかちょっと週末に、なんかなか、軽いパーティーみたいなのもしたんですけど
うーん。
なんかそれでもちょっと、疲れが取れなくなっちゃって、うーん。
あ、そうですか、うん。
ちょっと、うん、発散ができてないって感じですね。
いや、そうですか。そっか。 ええ。そうですか。じゃ、あれですか、もう、他にこうなんだろう、全然手を抜かずにずっと頑張ってこられたんですか？
なんかもう何をしていいのかって感じなんですよ。 うん。 そうですね、色々とまあ、なんか家事とかも休めたらいいかもしれないんですけど。ね、家事も子育ても、この休む暇っていうのが、なかなかないですしね。
うん。 はい。 ああ、そうですよね。いやでもね、ま、家事はね、こうあのこう、タスクとしてあるにしても、子育てって絶対休めないですよね。
うん。 うん。 そうなんですよ。う
ですよね。
なんか頑張って関わってあげないといけなかったりとか。まあ、一緒にこう楽しめるものだったりあるんですけど。
そう。 ええ。 あ、はい。
うーん、じゃなくてこう、ね、子供のほんとに好きなこととかに
あ。
付き合ってあげないといけない時は結構、ストレスがかかってしまいますね。
ああ、そうですか。じゃあもうお子さんの前でもあれですか、こう疲れを見せないように頑張ったりするんですか？
うーん。 ま、ちょっと疲れそのままほんとに疲れていて、もう、ほんとにそのままで出たで出ると言いますか、こう、接している時もあるんですけど。ま、「休んでもいいよ」なんて言ってくれる時って、なかなかなくって
うーん、うん。 ええ。 うん。 あ、ああ、そうですか。
うーん。で、結局、なんか、大変な、なんか「将棋一緒にしよう」とか言われたりして。
ええええ。
で、「チェスしよう」とか言われたりして。チェス、わかんないんですよ。
あ。 はい。
将棋と似てるから大丈夫だよ、頑張れ、みたいな感じで。
あ、そうなんですか。じゃ、お子さんに教えてもらうぐらいお子さんが、もうすごく詳しいんですか？
なんかチェスは、あの、子供の方が得意で、もう全然、もう意味わかんないんですよ。将棋は私の方ができるんですけど。うん。ま、将棋に勝てないから、チェスで勝ちたい、みたいなところもあるんです。
うん。 へえ。 うん。 ええ。 あ、なるほど。はあ、そうですか。うん。
うん。でも、ちょっとね。あの、将棋も頭使うので、ちょっと、頭、休めたいんですよね。
うーん。いや、ほんとですね。あ、ほんとですね。あれですよね、お子さんって、あれですよね、ほんと、すごく小さいんじゃなくって、高学年でしたっけ？
あ、そうなんです。小学校の、ええと、高学年の、今10歳なんですよ。
うーん。 うん。 ああ、じゃ、もうそんな、将棋とかチェスも、結構あれですよね、きっと、賢くって、なんだろう、もう、おと大人が、なんあの、あれですよ、手抜いたら、ほんとすぐ負けちゃうっていう感じですよね、きっと。
うん。 うん。 いや、もうチェスはほんと、やったことないので、本当もう、コテンパンにやられて。もう意味不明なんで、なんで負けたのかもわからないぐらいなんで。うーん。
うん。 いや、そうですか。 うんうん。
いや、難しいですね。
そっか。いやでもね、お子さんの相手って、もうい今、ん、こう聞いてるだけでも、本気でね、あの、その、ゲームにしても本気でやらないといけない状況ですもんね、きっと。
うん。うんうん。 うんうん。 そうですね。で、なんか本気で戦っても負けることが若干多くなってきたので、ま、勝てるような将棋とかの方がなんか嬉しかったりするんですけど。ちょっと気持ちも、ちょっと負けすぎてちょっと疲れてきたんですよね。
ね。 うん。 あ、はい。 うん。 あ、そうですよね。いくらね、ご自身のお子さんとはいえ、やっぱり勝負に負けるとストレス溜まりますよね、きっと。
うん。 うん。 そうなんですよね。なんか、だからみんなでこう UNO とかやっても、結局子供には負けるので
うん。 うん。 へえ。
だから、ま、他の子供も交えてやると、ま、勝てるので、「ちょっと、みんなでやろう」とか言ったり
ん。 うん。 あ、そうですか。
なんかそうやってね、ちょっと、うん、ことやってますね。うん、うん。
なるほど、そっか。ま、お子さん相手って言ってもほんとにね、あの幼児とか赤ちゃん相手じゃないから、それも大変ですね、遊び相手も。
うーん。 そうですね。あの時はあの時で大変だったんですけど
ええ。 うん。
ね、ままごとの相手が一番大変だったかもしれないんですけど
あ、そうでしたか。うん。
はい。今も今でちょっと本気で疲れたりしますね。
え、だってね、その、本気の試合ですよね、ゲームって言ってもね。
うん。 そうですね。ま、頭を使った本気のこう、ぶつかり合いなんですけど。
うん。 いや、そうですか。じゃ、ほんとにあれですね、もうあの、1日中もう、突っ走ってる感じがしますね。
うん。 そうですね。 くじつのほうが、結構なんか大変だったりしますね。
ねえ。 あ、そうですか。いや、なんか、あの、お話聞いてる感じだときっとあれですね、家事もサボったりしない感じしますね。
いや、でもなんかゴミとかがすぐ落ちるので、なんか気になってこうゴシゴシゴシってしたりしてますね。
うん。 うん。 あ、そうですか。じゃあ、もうあれなんですね、汚れとかも溜めずに、気づいたらすぐするってもう習慣づいて、やっちゃう感じですかね？
うん。 そうですね、そのままほったらかしにしていれば、もう誰かが「仕方ないな」って、家族のね、誰かが気づいてやってくれるかもしれないんですけどね。
うん。 うん。 うん。 はい。うん。もうそっか、家事もす誰かに、じゃ頼むっていうよりはもうご自身でやった方が早いというか、もういつも通りされるんですね。
うんうん。 そうですね。「ね、誰かここやってほしいな」とか言っても、ね、誰もちょっとやってくれなかったりすることがあるので。うん。
へえ。 うん。 あ。そうですか。 うん。
だったら、もう、自分でやった方がね、こう、言葉を発する分、無駄が減るみたいな。
あ、そっか、お願いしてもやってくれると限らないみて、ありますかね？
そうなんですよ。ちょっと賭けに近いところがあるんです。ええ、うん。
ああ、そっか。そしたら、ね、がっかりするより自分が先に頑張る方がいんですかね？
そうなんですよ。その、がっかりする自分に会いたくないっていうか。うん。
ああ、そうですね、疲れてる時に。
そうなんですよ。
あ、ああ、そうですか。え、じゃあ、あれ、えっとね、今すごく、うん、じゃ、お疲れっていうのがすごく伝わってくるんですけど、じゃあ、ちょっと、あの、元気だった頃ってあれですか、休息とかがしっかり取れたりしたんですか？
そんな感じで。うん。 うん。 うん。 そうですね。
うん。
うーん、ちょっと、運動を週に4回していた時があったんですけど。うん。その時の方が元気だったかもしれないですね。
うん。 はい。 あ、そうですか。じゃ、今は運動ができないぐらい忙しいんですか？
うーん。 今はちょっと減っちゃって、週にいっかいか2回になってるんですよ。
うん。 あ、でも、それでもちゃんとされてるんですね。
そうですね。意外と、その、運動の時間も1時間を取取ってるんですけどうん。意外となんか、ま、その時は家族の、ね、家族と離れられて、ちょ、家事とか仕事のこととか忘れられたので、もしかしたら、その、なんか、頭を空っぽにするっていうのが、良かったのかもしれないですね。
うん。 ええ、はい。 うんうん。 はい。 あ、そっか、運動ってね、すごく、あの、体力使うけど、それでもやっぱり、気分リフレッシュするので変わるかもしれないですね。
うんうん。 そうですね。なんか、ちょうど先生に、こう、ついてもらって、な習っている、こう、ピラティスだったのでうん、ちょっといいリフレッシュだったのかもしれないですね。
へえ。 うん。 はい。 ああ、そっか、もう、ほんと、自分のための時間って大事ですよね。
うん。ああ、そうですね。なんかうん、自分にいいことをしてるっていう時間だったのかもしれないですね。
ああ。 うん。 あ、確かに、そうですね。自分を大事にしてるっていう感じ、大事ですね。
うん。 うん。そう、それが、ね、週に、こう、4回してたものが、ちょっと、1、2回になると、だいぶ、ね、半分以下になってるので。
ああ。 うん。 うん。 ああ、ほんとですね。
それでちょっと疲れが溜まっているのかもないですね。うーん。
ああ、そうですか。そっか、でも週4回運動するってのもすごいですね。それだけちゃんと計画されてるのも、すごいと思いました。
うーん。 そうですね、なんかけいあの
ああ。
無理やりこう、組んで、あの、料金払って
うん。 あ、はい。
やってたんですよ。
ええ。
それをちょっと半分やめてるので。
うーん。
うーん、ちょっと、うん、慣れてきたかなと思って、もういいかなと思って、半分辞めたんですよね。
そっか。 あ。うーん、あ、自分でじゃあ、ある程度もうできるんですね。
や、できないんですけど。
うーん。
ちょっともう、あの、肩とか
はい。
肩とか腕とかがちょっと疲れてきたので、それでちょっと半分辞めたんですよ。
うーん。 あ、そうですか。じゃあ、やう運動がハードだったんですね。
うん、うん。 あ、そうなんですよ。その、ハードな先生の分をやめたんですね。
ああ、すごい、うん。 あ、なるほど。そうですか。
うん。 そしたらまた逆にこう、疲れちゃってるので。うん。
うーん。
そうなんですよ。やめない方が、もしかしたら、この、頭のリフレッシュにはなってたかもしれないですね。
ちょう、そうですか。でも、なんか、あれですね、すごく聞いた感じだと、ほんとダラダラってする時間はなさそうですね。すごいですね。ずっと頑張ってるの。うん。
うん。 そうですね。うーん、なかなか。 そうですね、ダラダラ、し、できたのってなんか、子供が赤ちゃんの時ぐらいでしたかね。
<laughs> ほんとですか？じゃあ、ほんと、じゅうじゅうねんまえとかですか？
うん。 あ、そうですね。10うん、8年-8年、9年か。うん。
ええ。 すごい。そんなにずっと、頑張ってきたんですか？
そうですね、ちょっとじっとしてない子供子供になってきたのでうん、そうですね。
いや、偉いですね。 うん。 そうですか。いや、でもね、今、こう、ずっとお聞きしてても、全然、こう、なんだろう。誰かのことを悪く言うわけでもなく。ほんと、ただね、疲れが溜まってるんだ、という感じなので。なんかあれですね。ふほんとずっと頑張ってこられて、別に誰のせいにもされてないのも、すごいなと思いました。
うん。 う。 もお。 あ、ほんとですか？子供のせいにしてたような気がしたんですけど。
あ、うん。え、うううん、そんなことないと思います。ね、ずっと向き合ってこられて、ね。お子さんが満足するまで遊んであげあげられるって、すごいですね。
うんうん。 え、ほんとですか？なんか嬉しいですね。そう言っていただけると。
うんうんうん。 いやあ。すごい、そんな10年間も頑張ってこられてんですか？
そうですね。も、じゅうねんになりますね。うーん。
うーん。そうですか。いや、なんかちょっとリフレッシュ、その、ピラティスじゃなくても、なんか、いい方法あるといいですね。
確かにそうですね。なんか、ま、今、週で2回とかね、1回とかなので、もうちょっと運動して、頭空っぽにしようかなと思います。
うん。 はい。 あ、そうですか。いや、無理せず、でも楽しんでください。
うん。うん。 はい。あの、今日は話を聞いていただいてありがとうございました。
あ、うん。 あ、いえ、こちらこそお聞かせいただいてありがとうございました。